Э, да, да, то есть мы как бы од мы думали, что мы можем работать онлайн, если что. Но тогда вообще мы как-то были свободны, и как-то мы даже ни да, не думали, а, о каком-то лимите нашего отдыха. Ну, то есть мы думали, что, ну, проведем там недельку максимум, но просто, может, вылетать уже будем не из Рима, поэтому не будем брать билеты. Ну вот мы и посмотрели, что также у нас есть пятна удивительным образом от еды на на контуре Франции. Э, да-да-да, но мы, э, как бы думаем: "Окей, у нас есть пятна на Франции, может быть, посмотреть дешевый билет до Франции?" И мы действительно находим дешевый билет из Италии до Франции всего за 10 евро на какой-то лоукостер, за 10 евро с человека, но он не из Рима, а он, а, из Неаполя. И мы понимаем, что нам надо как-то оказаться в Неаполе. Так мы начали и
Очень круто. А, Мгм. Ну да, да-да. Мгм. <laughs> Это всё в тот же вечер? Ага, ага. <laughs> Класс. Вау! Ага. Мгм. А между Римом и Неаполем сколько расстояние примерно?
О, на поезде ехать где-то около 3 часов. Мне кажется, так как раз. Если я помню, да. Но мы понимаем, что Неаполь находится на амаф на Амальфитанском побережье. А, <chuckles> зн там ним ни неимоверное
А, ну, нормально, мгм. Мгм. Мгм. А там тоже что-то упало, какая-то винегретинка, правильно? <laughs>
Э, <laughs> а там, да, пачи там уже уже у у упал наш наш глаз на это всё. Мы понимаем, что надо как-то раз мы будем вылетать из Неаполя во Францию, значит, надо как-то чуть-чуть побыть на амаф н н побыть, да, на море немножечко, не только же в городе быть. А, з за соответственно, мы так начинаем планировать наше путешествие. В общем, в итоге всё это оказалось большим трехнедельным туром по Европе. Э, и это был была, наверно, моя такая 1 вылазка: во-первых, с друзьями, во-вторых, всё спонтанно. Мы жили на каких-то съёмных квартирах, абсолютными дикарями путешествовали. Единственное, что вот мы вот за эти 2 месяца до путешествия мы вот дес действительно про прокупили все билеты, спланировали наши точки.
Ага. И там задержаться надо? Мгм. Ну да. Ух ты! Очень кла Мгм, мгм. Да-да-да. Спланировали, да? Мгм.
И вот так вот получилось, что мы начали наше путешествие с винегретного пятна в Риме и закончили его в Париже, предварительно исследовав, э, большую часть Италии, э, юг Франции. Вот мы полетели из Неаполя в Марсель, побыли там несколько дней, и потом уже на поезде добрались до Парижа. И это был Париж, конечно, просто был для нас всех в 1 раз, и мы были потрясены этой какой-то красотой, монументальностью.
<laughs> Мгм, мгм. Боже, как круто! Слушай, а по сколько лет вам было?